Muy bien, ¿y hay algún platillo que no puede faltar en esa celebración? A ver, cuéntame.
Sí, podría ser el pollo horneado, diría yo. Una ensaladita, sí, <chuckles> arrocito con choclo, que es algo que que que realmente es muy tradicional, realmente, el sí, se podría decir que sí, realmente el pavo también podría ser tradicional, creo que lo es en todos lados. Lo ves en todos lados, exacto sí, o el cerdo en general, pero real, sí, pero <chuckles> Ay, no, disculpa, <laughs> no, sí, claro. Entonces, eh, creo que la tía prepara el pollo, el primo lleva el arroz, el dueño de casa se prepara un un postre, podría ser. Entonces, es algo muy, muy interesante. Realmente es algo que que que todos anhelamos que que llegue, sí, realmente que sí.
Mm, suena interesante, <chuckles> ajá. ¿Es tradicional en tu país? Mm, también, delicioso. <chuckles> Oh, mira, ya por tu culpa ya me dio hambre, <laughs> pero hablemos, hablemos del platillo, claro. <chuckles> Sí. Qué bello. Qué bello, oye, y otra cosa, ¿cómo decoran la casa? ¿O tienen o no decoran?
No, sí, claro, 100%, porque en casa hay niños pequeños sí, exacto, que tú sabes que esperan, es Sí, claro, que pongan el árbol de Navidad, que el Elf, que que sí, que la travesura. Entonces, ya obviamente desde desde, por ejemplo, se acaba la fecha del Halloween y ya empieza automáticamente el espíritu navideño.
¿Sí? Es la ilusión, ¿verdad? De los niños. Sí. Exacto. <chuckles> El espíritu de la Navidad, exacto, exacto.
Exacto, ya 2 meses antes 2 meses antes ya tenemos que tener todo listo para poder empezar con la celebración desde ya. Ya estamos planeando que el amigo secreto, ahora con la tecnología realmente hay aplicaciones que te permiten, aunque estés lejos, no tienes que reunirte para hacer tal juego, sino que con la Sí, ¿verdad? Con la tecnología, pues puedes, eh, realmente hacer el sor hacer el sorteíto y ya al momento de que tengas Sí, ¿cierto?
No. Exacto. Exacto, a ver. Exacto, eh, a ver, y y y sobre todo utilizando la tecnología, ¿qué actividades o juegos hacen juntos durante la Navidad o durante la fiesta?

Claro, lo recuerdo, sobre todo te empieza a recordar tu infancia cuando los papás llegaban con con los regalos o si no sabías que eran los papás, que era otra cosa, un espíritu, una persona, la depende de la religión, ¿verdad? Ese ese ilusión, <chuckles> ¿no?
Claro, siempre decían había siempre había alguien que te podía decir: "No, pues Santa Claus no existe, son tus papás". Entonces, eh, y tú decías: "Okey, okey, no voy a creerlo. No, no, no. <chuckles> No lo voy a creer, es lo que yo creo. Okey, déjame con mi creencia, por favor".
Sí, ahí, no, ¿qué está pasando aquí, verdad? <chuckles> <chuckles> Claro, uno siempre llega a la negación, pero bueno, eh, de alguna manera celebrar en familia, eh, yo siento que es lo más importante, ¿verdad que sí? Cualquier fiesta, cualquier fiesta, buscar a la tía Ujú.
Sí, cien por ciento, cien por ciento. Siempre la familia primero siempre la familia primero. Eso es lo más importante.
Y y sí, yo siempre, por ejemplo, busco a la tía que sabe organizar, que es la más alegre, y si no es mi tía, es el tío, exacto, y ya le le dejo todo el trabajo a a esa persona, yo simplemente
<chuckles> La tía fiestera. <chuckles> ¿Por qué será que tiene que ser la tía siempre y el tío? ¿Por qué no puede ser un primo? ¿Por qué no puede ser un un papá, una mamá, una abuelita, algo? No, nada que ver. Es terrible, no. Deberíamos cambiar eso. Eso es algo que debería cambiarse y debería, por favor, existir la juventud, la la los las nuevas generaciones organizar las fiestas para ver qué tal qué tal lo hacen, ¿verdad?
Has no sé. Es no, no, no, eso no pasa. No, eso no pasa, tiene que s no, ¿verdad que no? <laughs> Sí. <chuckles> Sí, ¿verdad? Hay que pasarle la bandera a las nuevas generaciones, en fin.
<chuckles> Hay que delegar, hay que delegar.
Hay que delegar, en fin, una agradable charla contigo, muy buena.
Ah, igual para ti. Muchísimas gracias, de verdad. Que tengas un hermoso día. Cuídate. Bye, bye